Tenía cómics, El Santo, entonces yo empeza yo los leía, me gustaba mucho verlo. Y yo me sentía yo me sentía él me sentía identificado, y ahí luchaba contra monstruos y todo ese tipo de cosas. Y pues, por parte de mi madre, en este caso, que era fanática de la lucha, nos llevaba desde niños.
Claro. Ah. Qué lindo. Ajá. ¿Tú ibas a ver lucha libre? No me digas.
Sí, y mi mamá me llevaba, imagínate. De hecho, ha hay una pequeña anécdota ahí rápidamente, que le iban ganando al Santo, y mi madre y mi bisabuela se subieron al ring a defenderlo. Salieron salieron en las noticias en esos tiempos setenta y seis. A pegarle a la al luchador que le estaba ganando al Santo, imagínate. Se las llevaron detenidas. <chuckles>
Oh, guau. Ajá. Sí, sí. ¿Saltó al ring? ¡No! me digas. Las se las señoras se subieron al ring. No me digas. Es <laughs> No, ¿en serio? ¿A tu mamá se la llevaron detenida?
Sí, sí, sí. Sí, a mi abuelita también.
¿Y tú estabas con ella ese día?
Sí, pues, nos llevaron. O sea, tuvimos que ir ahí a acompañarlos y todo eso, pero bueno.
¿Y tú estabas asustado o te pareció algo fascinante, emocionante, lo que estaba pasando?
No, yo pa para mí era emocionante que mi madre defendiera a mi ídolo, imagínate.
Claro. Claro, tu mamá se ve que era bien fuerte de carácter, ¿eh?, para subirse al ring. y ve a pelear.
Entonces, él Es exacto. Sí, no, no, tenía un ca tiene un carácter que todavía vive, entonces sí, tiene un carácter muy fuerte. Entonces, hasta foto con él tenemos, después de él se él se bueno, supo quiénes eran, supo que las llevaron, él abogó por ellas para que las soltaran.
Qué bueno. Claro, pues sí. Sí, sí. Claro, imagínate. O sea, imagínate que te arresten y tú llegues a la estación de policía, y te digan: "A ver el motivo del arresto", y digan: "No, me subí al ring a defender al Santo".
Y pues sí, nos Defender al Santo, ¿cómo ves?
Yo me imagino que a los policías que estaban ahí de turno, pues, les pare tuvo que haber parecido muy gracioso.
No, les pareció no, incluso, no gracioso, les pareció así como que un ao acto heroico, ¿ya sabes?
Por supuesto, imagínate.
Entonces, la verdad eso estuvo muy, muy interesante, y a la salida de ahí, pues, estaba ahí el El Santo con su representante. Y pues sí sí do dio dio autógrafos, dio una foto, y a mi mamá le regaló una máscara, que hasta la fecha la tenemos.
No me digas. Ay, qué lindo.

Pues, hay hay muchas películas muy buenas, bueno, para mí son buenas, dentro de lo que son malas, ya se han convertido en películas de culto, ya sabes, eh
Ajá. Sí, sí. Claro, porque ya son una reliquia y se convierten como en parte de la cultura, ¿no?, de de de México. Ujú.
E exactamente, exactamente, de hecho es parte de la cultura de México, la lucha libre, como tú lo sabes, eh, es algo de lo más, eh, fuerte en la cultura Ajá.
Sí, sí. Sabes que es fascinante es fascinante lo de la lucha libre. Y y cuéntame la película, y después volvemos a lo de la lucha, porque hay algunas cositas que me gustaría saber, pero cuéntame, cuál película, si tú dices, uy, esta, porque estaba buenísima, ¿y por qué?
Sí, sí, sí, es muy padre. Claro. Hay una que se llama, eh, Santo contra <giggles> el Doctor Siniestro.
¡Uy!
Que es muy buena, porque, pues, es un personaje que es un científico que, pues, obviamente, pues, ya sabes, quiere conquistar al mundo, quiere hacer ese tipo de cuestiones, pero hay un personaje también, otro luchador, que es también muy famoso en México, que se llama Blue Demon.
Ajá. Sí, sí. ¿Cómo se llama esa? Blue Demon. ¡Ajá!
Así es. Él también, dentro de la cultura mexicana, es muy famoso y muy querido, o muy odiado, porque fue malo a veces. Entonces, en esta ocasión, él fue su, como su partner, su amigo, su compañero, pero se con ándale, más o menos, así es.
Okey. Ah. Ya, como Batman y Robin más o menos así, ¡ah, ya!
Pero en esta ocasión, s se convierte en malo por apoyar las ideologías del científico, entonces es una cuestión de pelear contra tu mejor amigo.
De una. No.

Pues, cuando, obviamente, no quería ser rer reconocido o quería pasar desapercibido en algún lugar, pues, me imagino, ahí sí te fallaría si decirte si sí o no lo hacía, porque, pues, realmente, nadie le conoció su rostro.
Okey. Ah, pero Ah, oh, ya, siempre fue incógnito hasta el final.
Hasta el final fue incógnito. Entonces, pues, imagínate, nadie supo si realmente lo tuvo al lado en un restaurante, en un centro en un centro comercial.
Ah. Qué interesante, ¿verdad? Podía ser famoso sin serlo, más o menos.
Exactamente, et exactamente, ver ver su figura por todos lados, su máscara, sus películas, y pasar caminando por ahí, pues, nadie sabía qué era él, ¿no? Hasta que se ponía su personaje, que era su máscara, y él, otra vez volvía a ser él mismo. Entonces, esa do esa doble, eh, personalidad, me gusta mucho, me atrae, y y es por eso que siento que que me representa un poco, ¿no? Y aparte de, pues, el altruismo que siempre manejó, de defender a la a a los más a los más, este, indefensos, sobre todo, ¿no? Yo fui una persona que sufrió mucho bullying de de de de chamaco en la escuela
Qué bueno. Nadie sabía. Mm, ya. Qué chévere. Ujú. Qué bonito, qué bonito. Ajá. Ah, lo lamento, lo siento.
entonces, pues, ya después creces y te das cuenta, pues, que solo cómo dicen por ahí: "El valiente dura hasta que el cobarde quiere". Es una frase que tenemos por acá. Entonces
Exacto, exacto. Y dime y dime de las películas de El Santo, que parece que fueron muchas, ¿cuál es la que más te llama la atención? Cuéntame de la película, ¿cómo es? ¿Cómo es más o menos la trama?
Muchas, sí.

Sí, claro, claro. Es algo muy importante, para ella. Claro, imagínate, defendió al Santo, al enmascarado de plata. Pero sí, pues, como le comento, con él, me me identifico mucho, o me representa. No por por ser un un personaje de acción, o algo así, sino, por todo lo que conlleva, y porque realmente, ha dejado huella en en México, por lo menos. Y en la cultura mexicana, ha dejado huella. Y ha sido alguien que, pues, todo mundo habla de él, aquí.
Como trofeo. Claro. Oye, que lindo. Por supuesto. Claro. Te entiendo. Sí, sí. Claro, y que interesante. Óyeme, cuéntame un poquito, de cuando ibas al al pues, a la lucha. Cómo era. Rápidamente, pero cuéntame cómo era, porque sí me gustaría saber. Llegas ahí, te sientas, compras los tickets, y cuántas horas están viendo la lucha, peleas.
Pues, son aproximadamente, 1 hora, 1:30 de estar dife eh, viendo diferentes eventos. Es muy padre, porque te desahogas. Gritas 1000 cosas a a los contrarios, incluso, hasta en el mismo público. No es que sea tu enemigo, pero tampoco te peleas a golpes, ni nada así, sino que así como de palabra. Pero entre jugando, y no, se pone muy padre el ambiente, eh, te diviertes mucho. Y sobre todo, sacas mucho sacas mucho el estrés, realmente, ¿no? O sea, vas a distraerte de del día a día, de trabajo, y ese tipo de rutinas. Pues, vas ahí a desahogarte.
Ya. Sí, sí, sí. Claro. Se pelean. Claro. Ajá. Sí, sí, sí. Pura adrenalina ahí. Sí, sí. Ajá. ¿Y tu papá qué decía? De últimas, te pregunto, ¿tu papá que decía, que tu mamá se lo llevara? ¿Él no iba?
No, él era más conservador. Era él, no le gustaba mucho ese tipo de cuestiones. Pero bueno, por lo mismo que te comen o tú misma me comentaste, de que mi mamá era bastante aguerrida, pues mi padre no se metía en eso. Porque imagínate, si se metió a defender al Santo.
Mira. La se nota. T y y no le decía nada, ¿eh? <laughs> Por supues <laughs> por supuesto. Y él sabía muy bien, que mejor dejar las cosas quietas, las aguas quietas, ¿ah?
Imagínate, cómo le hubiera ido a mi padre. <laughs> Sí, no. Sí no, le armaba ahí una llave a mi papá. Entonces, mi papá, mejor ni se metía en eso.
<chuckles> <laughs> Por supuesto. Oye, muchísimas gracias, por todo lo que me has contado. Ha sido fascinante, aprender sobre el Santo. Me parece increíble, un personaje súper lindo. No sabía, todas esas historias que me contaste, así que ha sido un placer escucharlas. Gracias por compartir.
Así es. No, gracias a ti. Claro.